Alam mo ano, ah, gusto ko sanang humingi ng tulong or advice sa'yo kasi, ah, 'yun bang yung bang pakiramdam ko ngayon is natatakot na akong magkamali o mabigo. So, parang natatakot na rin akong mag-try ng mag-try ng iba pang mga bagay. Bale, ang experience ko kasi is nitong mga nakaraan is yung mga may mga nagawa na akong pagkakamali. So, parang iniisip ko na 'pag gumawa na naman ako ng mga desisyon, parang may chance na naman na magkamali ako. Ano kaya yung ano, mabuti kong gawin ko para, ah, hindi na ganun yung pag-iisip ko?
M M Okey. Alam mo hindi naman maiiwasang magkamali, eh. Pero may mga sitwasyon talaga 'no, na puwede mong maiwasan siya depende sa, ah, paraan ng pagsusuri mo dito sa desisyon mo o yung ano yung, ah, parang pagtingin mo kung ano yung puwedeng maging bunga nito. Ah, puwede bang ano ma makapagbigay ka ng halimbawang sitwasyon na parang naranasan mo 'no, na ang bunga nito ay yung takot ng pagkakamali mo?
For example, ah, nag-try ako ng ano, ng, ah, business kaso nga lang yung business na 'yon ay parang hindi okey. So, yung siyempre gumastos ako ng pera, gumastos ako ng mga gamit tapos hindi naman nag-click so, parang sayang ba. Hindi lang kasi isang beses na nangyari sa'kin 'to, eh. Parang 2 beses na. So, parang natatakot na ako na mag-try pa ng mga ibang bagay, gano'n.
Mm. M Hmm. Pero sa business naman kasi 'di ba, ah, laging may risk do'n. So, ibig sabihin parang, ah, bound ka talaga na magkamali ka sa unang try mo, pero depende 'yon kung pa'no ka magba-bounce back. Ah, after nung nangyari sa'yo do'n, ano yung naramdaman mo?
Mm. Siyempre yung panghihinayang na ano ba, nagkamali ako sa desisyon ko na 'to tapos 'yon nga, sabi ko naulit na naman. Parang wala ba akong magawang tama na desisyon sa buhay ko a about don sa ano, sa pag sa pagnenegosyo, gano'n. Parang 'yon yung isa sa mga nagbibigay sa akin ng, ah, negative thinking na mag-try ulit ng mga bago para lang, ah, kasi iniisip ko na baka maulit na naman yung nangyari.
Hmm. Pero after nung halimbawa, 'di ba naramdaman mo nga na nagkamali ka do'n, na parang lahat na lang ng bagay nagkakamali ka, ah, nag-ano ka ba, nag-self assess ka ba kung sa tingin mo ano yung mali sa ginawa mo doon sa second try mo na business?
<smacks lips> Hindi, eh. Hindi ko nagawa 'yun kasi parang, ah, sigu iniisip ko nalang na siguro hindi para sa akin 'to, hindi para sa akin ang business, gano'n.
Hmm. M okey. So mi mainam din minsan 'no, na magandang part bago ka sumubok ulit ng isang bagay, ay yung mayro'n kang self assessment o may, ah, may, may process ka 'no, para su ah, suriin yung nagawa mong bagay para doon mo makikita kung ano yung naging mali mo. Kasi kung general lang yung pag-tingin mo katulad ng ginawa mo, nito 'no, so ibig sabihin, ah, malaki talaga yung chance na matakot ka ulit sa, ah, gusto mo sanang subukan. Pero nabahagi mo ba yung takot na ito sa mga taong naka-paligid sa'yo?
<clicks tongue> Ah, hindi ko pa 'to nababahagi sa iba kasi 'yun nga, parang natatakot ako na ma-judge ako, na ano ba 'yan pumalpak ka na nga nong una, 2nd palpak na naman wala ka parang 'yong iniisip ko na ma-jujudge ako na wala akong magawang tama ang desisyon para sa kanila.
Ah. Oh, okey. Pero ano 'no, ah, tawag dito mahalaga na may outlet ka, na puwede mong pag-sabihan ng problema mo regarding diyan. Ah, sa tingin mo sino yung puwedeng maging outlet mo?
Hmm, siguro sayo siguro yung isa sa mga kaibigan ko na alam kong makakaintindi sa'kin, kaso kasi nahihiya kasi akong mag-open up sa kanila, eh.
Nahihiya ka mag open up pero try mo pa rin 'no, kasi wala naman sigurong mawawala sa'yo tsaka 'di ba, mga kaibigan mo naman 'yan sila. So, malaki yung chance na mauunawaan ka nila. Pero nag-try ka na rin mag-open ng iba mong problema sa kanila?
<smacks lips> Oo, yung mga problema na ano, yung hindi mga gano'n ka seryosong mga problema, which is kapagka mga gano'n naman naiintindihan naman nila ako, kaso nga lang kapagka ganitong mga yung parang may responsibility gano'n na pumalpak ako, parang ang parang nahihiya akong magsabi sa kanila na malaman nila kung ano yung failure ko.
Kaya siguro yung isang bagay din na ano 'no, puwede mong ma-self reflect sa sarili mo 'no, kasi baka need mo ng ibang opinyon para mas para mas makita mo rin yung mga bagay na puwede kung saan kang part nagkamali o puwedeng makatulong sila, para puwede mo din silang matanong, "Ano kaya yung maling nagawa ko, ano?" Kasi siyempre doon sa sa gina sa product na ginawa mo 'no, sa business mo, hindi mo naman talaga 100% hawak 'yon 'no. So, may mga bagay la specially sa business 'no, may halimbawa sa pricing, sa lasa, or sa uri 'di ba, or sa target mong niche o yung mga tao, 'di ba? Na yung ibang tao, yung ibang perspective ng tao mas makakatulong du'n 'no? Pero ngayon ano yung balak mong subukang bagay pero natatakot ka pa rin?
Mm. <tsk> Ah, binabalak ko ngayon yung, ah, magtinda ng mga ano, mga RTW kasi 'di ba, parang patok ngayon 'yon sa ano, kasi yung mga tao ang hinahanap din yung mga panregalo, mga gano'n. Target ko sana yung mga, ah, kabataan, kasi mahilig sila sa mga damit gano'n, mga sapatos, 'yon ba.
Mm. At Naibahagi mo naman 'yan sa ibang tao na parang halimbawa, uy, balak ko sana mag-RTW. Naibahagi mo naman 'yan gano'n sa ibang tao? Like, sa malalapit na tao sa'yo?
Ah, yun ang hindi ko pa nagagawa kasi pinapal pinaplano ko pa nga lang, pero meron yung pagdadalawang-isip na gawin ko yun, kasi nga dahil sa mga failures na desisyon na nagawa ko na nung nakaraan.
Hmm. So, eh, pa'no ka sa tingin mo mas magiging creative pa sa paggawa ng business?
Hmm, 'yon nga yung hindi ko sigurado, eh. <chuckles> Kaya siguro nga, tama ka. Kailangan kong ano, kailangan kong i-open up din ito sa mga kakilala ko baka sakali makakuha ako sa kanila ng ano, ah, mga opinyon nila na makakatulong kung sakali mang ituloy ko na naman yung pinaplano kong business.
Mm. Kasi Oo. Kasi alam mo 'di ba, sa business ay isa sa mahalagang bagay ay collaboration. Tapos parang yung mga malalaking business or mga entrepreneurs 'no, parang nagta-thrive sila kasi meron silang analysis doon sa product nila, sa expected market nila, saka sa yung puwede nilang mabentang product 'no. So halimbawa, sa part mo since ikaw ay, ah, na isang ano, ah, small, actually hindi pa small, eh, 'di ba, thriving pa lang na business 'no, wala ka pang masyadong connection. Ah, sino yung puwedeng maging connection mo? Yung mga taong nasa nakapaligid sa'yo especially yung mga taong nakapaligid sa'yo, may mga kilala rin 'yan sila 'no. Alam din may may way din sila nung pagju-judge sa kat kasuotan ng mga kabataan, ang mga gusto ng mga kabataan, which is 'pag natanong mo sila, puwedeng makapagbigay sila ng input 'no. Siguro ano, baka napapangunahan ka lang lagi ng takot at saka negativity?
Mhm. Siguro nga yun nga yung nangyayari sa'kin kasi laging bumabalik yung ano, yung epekto nung, ah, pagkabigo na naharap sa akin. Kaya siguro natatakot din ako na mag-open up sa mga kaibigan ko.
Mm, pero natat yung yung salita mo, 'di ba natatakot? So ibig sabihin, nakaabang pa lang yung takot. Why not why not salubungin mo yung takot mo?
Mm. <chuckles> Ah, 'yan ang ano, 'yan yung ano, ah, gusto kong subukan 'yon, try kong gagawin na ano, ah, kailangan ko ng lakas na loob na humingi ng ano, ng tulong siguro sa mga kaibigan ko. Kasi tama ka nga ano, bago ako mag, ah, ano ng business, kailangan kong yung collaboration sa mga kaibigan ko, which is, baka matulungan nila ako na mai-market man kung sakali 'no, yung magiging business ko.
Sa tingin mo? 'Tsaka hindi ka naman manghingi sa kanila ng ng puhunan, 'di ba?
Oo. <chuckles> Oo naman. <chuckles> Kailangan ko lang ng advice nila.
Oo, totoo. Oo, so anong kinakahiya mo do'n? Oo. So anong kinakahiya mo do'n? Actually, matutuwa nga 'yun sila kasi parang feeling nila ano sila business expert, 'di ba? Alam mo 'yun? Oo. So parang ah, siguro ta labanan mo 'yung takot at kaba mo 'no, kasi, ah, at ba tanggapin mo din na bahagi ng pagbuo ng negosyo ay 'yung risk talaga na mag-ano, mag-failed 'no. 'Di ba, 'yung ibang mga negosyo mas malaki nga 'yung in mas malaki 'yung binabagsak nila, 'di ba? Pero lagi silang ang expected nila malaki chance na bumagsak 'no, pero ang ang ano do'n experience, 'no. So, kaya nabanggit ko kanina kung nagkakaroon ka ng self-assessment after 'yung dalawang nag-failed mong negosyo, kasi 'yung 'pag nakita mo 'yung mga dahilan kung bakit nag-failed ka do'n, malaki 'yung chance na hindi mo na uulitin 'yun sa bago mong negosyo, 'no. So sino nagbigay sa'yo ng idea kung bakit ayan na 'yung gusto mo ayun 'yung gusto mong gawin?
<clears throat> Oo. Mm. <smacks lips> Parang ano, parang nakikita ko lang kasi na 'yon yung parang mabili ngayon. So 'yon yung gusto kong, subukan na ibenta sa mga tao ngayon.
Mm. O uso ngayon sa mga kabataan yung jorts, eh, jorts, straight cut 'tsaka baggy baggy pants 'di ba?
Hmm. Oo. Oo, kaya nga 'yon yung ano 'yon yung isa sa mga dahilan bakit, ah, 'yon yung naiisip ko na business ngayon which is siguro 'yon nga yung ano hindi ko na-assess yung sarili ko sa mga unang o mga unang palpak na neg negosyo na nagawa ko kasi try lang ng try hindi ko iniisip yung mga, ah, i-ma-market ko. <chuckles>
Actually ang lakas nga ng loob mo sa part na 'yon pero ngayon kasi parang hindi mo lang nakita yung, lakas ng loob mo sa pagtayo ng business, yon. Siguro dapat maging proud kang sabihin na palpak. Kasi ina-accept mo oo, kasi ina-accept mo yung ano yung fact na nag-try ka 'no. Bakit yung mga kaibigan mo ba nag-try din na katulad mo?
<chuckles> Ah, hindi pa naman, hindi pa naman.
Oh, 'di ba? Sabihin ibig sabihin ikaw yung nauna so ikaw yung mas malakas yung loob. So wala kang walang dapat ikahiya do'n sa ginawa mo 'no, kasi, ah, by nature talaga ang business talaga nagfe-failed talaga 'yan 'no. So ang mahal ang mahalaga do'n kung paano ka magba-bounce back 'no? Basta, ah, may ano halimbawa yung, yung failure natin hindi naman mawawala 'yon, eh, 'di ba nga sabi nga ni Winston Churchill, success sa "Success is not final, failure is not fatal" 'di ba? So hindi tayo mamamatay sa pagkapalpak ng mga ginagawa natin, siguro ikaka-edids natin yung mga bagay na iniisip nating nakakatakot naman pala pero hindi naman talaga nakakatakot.
Hmm. Mm. Hmm, okey. So, iisipin ko na lang na ano parang challenge ulit sa akin 'to, then try lang ng try palakasin ko 'yong loob ko pa, 'yon ga 'yon kasi talaga 'yong minsan 'yong nawawala sa akin nauunahan talaga ako ng takot, eh, kaya natatakot akong mag-try ulit.
M Oh, yu yung confidence 'no, kasi magma-manifest yung confidence mo do'n sa ititinda mo at saka sa pagma-market mo 'no. Ah, 'di ba, ah, sa tingin mo naman 'di ba sa dalawang nangyari sa'yong ano negosyo feeling mo naman ano medyo mayro'n ka ng experience 'di ba?
Oo, mayro'n akong experience na pumalpak <laughs> kaya ayoko ng maulit 'yon. <laughs>
<laughs> Mm, mayro'n ka na-experience na para na pumalpak kaya alam mo na kung paano pumalpak. So puwede mo ng hindi siya gawin, 'no. puwede mo na siyang gawin puwede mo na siyang ma-reverse card kasi may dalawang beses ka ng pumalpak 'tsaka kung hindi puwede kung hindi kaya ng 2 baka 3 sa pangatlong pagkakataon. 'Di ba?
<clears throat> Oo. Oh. Oo, tama ka nga naman, ah, gawin kong ano, gawin kong kumbaga challenge 'yon na, hindi na ulitin yung mga siguro pagkakamaling nagawa ko kaya hindi nag-success, 'yon. Salamat sa mga ano, ah, sa mga advices mo talagang na-appreciate ko 'yan.
Maraming salamat din at paalam.